Heu, dis-moi j'ai j'ai besoin de, heu, d'exprimer un petit peu un ressenti que j'ai. Heu, je suis heu, sportif, heu, de de nature, heu, j'ai toujours j'ai toujours fait du sport. Hem, et heu, j'aime bien me fixer des objectifs et en en tout cas les concrétiser. Heu, donc, heu, notamment je me suis mis à à à faire des des marathons, des trails, heu, et cetera. Et sauf que j'ai remarqué depuis, heu, depuis un certain temps que toujours avant les courses, avant l'évènement sportif heu, ben je je me mets une pression, heu, assez importante. Et heu et sauf que le jour de la course, et bien mes performances, elles sont, heu elles sont un petit peu, heu
Oui d'accord. Mmh mh. Oui. Ouais.
un petit peu réduites. Heu, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan, heu, m moral. Et je je t'avoue que je sais pas trop, heu, à quoi ça peut être dû. Et heu, et je sais pas comment en tout cas, heu, résoudre tout ça. Est-ce que tu aurais peut-être des, heu, des conseils à me donner?
Alors, effectivement quand je t'entends parler, il semble qu'il y ait quelques petites choses en fait sur lesquelles tu, heu, tu fais peut-être l'impasse, je ne sais pas. Alors déjà auparavant, est-ce que tu as des rituels? C'est-à-dire la veille, l'avant-veille, des choses qui te permettent en fait de rentrer dans une, heu une détente ou une préparation déjà psychologique, voire physique? Ca c'est quelques jours avant, mais psychologiquement, qu'est-ce que tu fais? Hem, quels sont les moyens en fait que tu utilises pour pouvoir appréhender ta course, heu, le jour J?
Alors, j'e j'essaie toujours de, heu, c'est c'est des choses un peu, heu, un un peu simples mais, heu, j'essaie toujours en tout cas de d'avoir, heu, une, heu, très bonne nuit de sommeil. En tout cas de me mettre, heu heu, au lit assez tôt avant la course, heu, j'essaie de manger léger, heu, également j'essaie de faire des choses qui me plaisent et qui me détendent, heu heu, détendent, heu, écouter de la musique par exemple. Heu, voilà, tout un petit rituel mais qui peut être, heu heu assez simple, hein. Heu, j'essaie aussi, heu, de de marcher tranquillement pour essayer aussi de, heu, d'évacuer un un stress, une anxiété. Et aussi de me pr préparer mon corps en tout cas, heu, physiquement, à à recevoir la course. Mais hem, pour reprendre le, heu, l le le 1er point, heu, donc j'essaie de me mettre au lit tôt, mais là encore, heu, quand je me mets, heu, au lit assez tôt, heu, j'arrive pas à m'endormir de suite. Et, heu, donc, heu, le le lendemain, le jour de de la course, bah je me sens, heu, je me sens épuisé, j'ai l'impression que heu, que mon corps ne suit pas, que ma tête ne suit pas.
Ouais. Mmh. Mmh, d'accord. N oui. D'accord, je comprends que c'est pas facile pour toi. Alors effectivement, il y a plusieurs petites pistes en fait que je peux te donner, déjà au niveau, heu, tu parlais alimentaire. Alors, il y a déjà une chose qui est certaine, c'est qu'au niveau des sportifs, heu, l'alimentation est importante. Alors tu parlais de léger, mais je te rappelle qu'en fait, lorsque l'on produit des efforts, heu, sportifs, et surtout de manière intensive, il est préférable de privilégier une alimentation donc riche en protéines, déjà ça c'est une chose, mais riche également en hydrates de carbone, c'est-à-dire les sucres, si possible lents, pour pouvoir apporter une énergie au niveau du corps. Heu, lorsque tu parlais de préparation, est-ce que tu vises, heu, par exemple, une préparation ma ne serait-ce que, heu du processus qui t'amène à la course? C'est-à-dire repérer, c'est-à-dire évaluer le temps que tu vas mettre, des choses comme ça? Est-ce que, également, heu, dans tes objectifs et dans ta routine, tu te permets en fait de te détendre? Avec le biais de de de thérapies toutes simples, par exemple la la concertation avec toi et le Yoga. La concertation avec toi et la détente par le biais de de des huiles essentielles, des massages, hem, tout un environnement autour de toi, qui te permet de de d'utiliser ces principes. Est-ce que cela te parle, déjà?
Alors, heu s tu as, je pense que tu as raison sur, heu, sur l'alimentation. C'est vrai que, heu, en fait, heu, vu que je cours et que, heu, j'ai un peu d'expérience, heu, enfin en tout cas je m'entraîne assez régulièrement, depuis un certain nombre d'années, heu. J'ai j'ai remarqué en tout cas quand j'essayais d'avoir une alimentation riche, heu, j'avais tendance à à ne pas, en tout cas, heu, hem, atteindre les objectifs que je me suis fixés. En termes de temps, par exemple, heu, en f j'ai l'impression que ça me ralentit. Heu, c'est surtout ça, mais, heu, effectivement, heu, je sais qu'il faut, heu, apporter, heu, les minéraux nécessaires, heu, au corps, pour, heu, pouvoir, heu, en tout cas, heu, qu'il tourne correctement, si je peux le dire comme ça.
Mmh mh. D'accord. Effectivement, tu fais déjà donc le la bonne analyse, heu, je dirais au niveau alimentaire. En sachant que quand tu parles de trop riche, heu, je te donne comme piste le fait, heu, pas spécialement une amélemi une alimentation grasse par exemple, qui serait effectivement difficile à digérer. Plus des apports, heu, qui permettent en fait au niveau des protéines de préparer tes muscles à un effort important, mais également il leur faut du carburant, à tes muscles, je pense, heu, notamment, heu, aux sucres lents. Heu parfois dans certaines céréales, apportés dans également certaines, heu, oléagineux qui vont te permettre d'apporter, heu, les éléments nécessaires en ce qui concerne par exemple, heu heu, les vitamines et les minéraux.
Oui, oui oui, tout à fait, tout à fait. Non mais c'est heu, tu, heu, tu as totalement raison là-dessus. Hem, ensuite tu, heu, tu me demandais, heu heu, si j'avais un rituel, ou en tout cas quelque chose pour me détendre, heu heu, tel que le yoga. Non pas nécessairement, heu, enfin en tout cas je suis pas, heu, je ne suis pas sensible à à ces méthodes. Après peut-être qu'il faudrait <chuckles> que, heu, je je je je m'ouvre un petit peu, heu, plus là-dessus. Mais mis à part écouter de la musique ou essayer de me coucher tôt, c'est un petit peu les 2 seules choses, heu, que que je fais. Heu, après je me demande si, hem, si je me fixe pas des, heu, des objectifs trop hauts. Et heu, que ça me crée une sorte d'anxiété, heu, ou en tout cas c'est mon re re ressenti, et ce qui m'empêche par exemple de dormir, heu, dormir le soir. Heu, est-ce que, heu, ça par contre pour essayer de trouver le sommeil et heu, et permettre en tout cas que le lendemain matin, je ne me sente pas exténué. Heu, est-ce que tu aurais des me des conseils à me donner, heu, là-dessus?
Mmh mh. D'accord. D'accord. N oui. Alors oui, bien sûr, déjà d'une part, les objectifs que tu te fixes doivent être progressifs. Heu, si tu souhaites, heu heu, viser trop haut, trop vite, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais, heu, reste à toi faire, heu, le bon, heu, le bon inventaire déjà de c tes capacités, y aller progressivement. En ce qui concerne la nuit préparatrice de sommeil, heu, des choses comme ça, en fait, dis-toi bien que, heu, ce sont des choses, des rituels qui n'ont pas à être improvisés la veille ou l'avant-veille. C'est plutôt une bonne hygiène de sommeil, en général une bonne hygiène de vie qui va te permettre, heu, de pouvoir aborder le sommeil en en en bonne chose. Je dirais préparatif de tes efforts. Alors il reste qu'il y a, heu, des choses toutes simples comme, heu, l'utilisation par exemple de certaines huiles essentielles, qui peuvent détendre. <clicks tongue> Je pense par exemple à l'huile essentielle de lavande. Heu, qui permettent, heu heu, d'être appliquées sur un oreiller par exemple et puis tu retournes l'oreiller pour pas avoir un contact direct avec la peau. Mais ça va te permettre de de d'avoir une, heu, une nuit, heu heu, qui peut être préparatrice et en tout cas, heu, quelque chose qui va te détendre, ça c'est sûr. Il reste également la possibilité d'utiliser certaines plantes hein, qui, heu heu, peuvent être, heu heu, par exemple je pense aux infusions. Des choses comme ça qui vont te permettre de de préparer une nuit. Et surtout alors ce qui est essentiel dans ce genre de préparation, je pense, c'est d'éloigner tout ce qui peut être écran par exemple. Heu, les sources, heu heu, télévisuelles, tu sais? Heu, les lumières bleues d'écran, heu, de téléphone, les écrans de tablette juste 1 heure avant de se coucher, heu, c'est plutôt à mettre de côté. Et puis, heu, favoriser une détente avec, heu, une musique douce comme tu peux le faire je pense. Mais surtout aussi, heu, un bon bouquin tout simplement, ça peut permettre <chuckles> parfois de de te relaxer suffisamment. De t'endormir et d'apporter en tout cas le calme juste avant. Alors quelque chose de q de de de relativement facile à lire, hem, de léger surtout, heu, ça va te permettre je pense de préparer.
Mmh mh. D'accord. Ah oui. <chuckles> Oui. Non, heu, tu tu as raison, heu, notamment au niveau des, heu, des écrans, c'est vrai que j'y suis, heu, relativement toute la journée. Heu vis-à-vis du travail ou, heu heu, ou, heu, ou alors, heu, ben pour, heu, s'occuper pour se divertir. Heu, mais, heu, je connaissais pas du tout les, heu, les huiles, heu, essentielles, heu, enfin vraiment moi l les 2 seules choses qui me permettent de de me détendre, c'est, heu, c'est la musique et les écrans et effectivement je ne suis pas sûr que ce soit, heu, totalement approprié, en tout cas pour bien préparer, heu, une course. Heu, j'ai déjà fait, heu, plusieurs, heu, marathons et effectivement à chaque fois, heu, en tout cas la veille, c'était, heu, des choses que je consommais énormément et heu, je p je pense que, heu, j'ai eu peut-être des mauvaises habitudes, heu, qui se sont accumulées. Heu, notamment ben, heu, sur, heu, sur ma préparation. Heu, je vais essayer en tout cas de d'appliquer les, heu, les différents conseils que tu, heu, tu viens de me fournir. Heu, à savoir ben essayer, heu, d'avoir une alimentation peut-être un peu plus riche et un peu plus adaptée. En termes de contenu, que ce soit au niveau des protéines, heu
D'accord. Mmh mh. Oui. N oui.
et sels minéraux et heu, également me détacher des écrans et heu, et voir pour ces, heu, fameuses huiles essentielles, heu, qui, heu, qui peuvent détendre e t en tout cas, heu, permettre de trouver le sommeil. Heu, j'ai une, heu, j'ai une course ce week-end, heu, justement, heu, qui va me permettre de tester tout ça. Heu, est-ce que, heu, par hasard tu saurais où je peux, heu, trouver ces, heu, ces huiles essentielles avant de qu'on
Alors concernant l'huile essentielle par exemple de lavande, il faut te rapprocher du pharmacien. Je pense que c'est le le meilleur endroit pour pouvoir avoir des conseils. Il pourra également te prodiguer d'autres d'autres conseils, heu, au niveau détente. Au niveau de la phyto ou des huiles essentielles en général, heu, les plantes en en général aussi et puis à savoir que là, c'est pour ce week-end donc progressivement, heu, te détacher peut-être des écrans, heu, tu as 1 semaine en fait de préparation, heu, pour y arriver. Au niveau alimentaire également et je pense que petit à petit en fait sans faire de gros changements, de gros bouleversements mais tout simplement en y allant progressivement. C'est quelque chose qui je pense pourra t'apporter, hem, heu, du bénéfice au niveau de de la préparation en tout cas.
Compter. Super! Super! Écoute, heu, je te remercie pour tes, heu, tes précieux conseils, que je vais, heu, que je vais appliquer. Heu, donc, heu, pour ma course de ce week-end. Heu, voilà, je tenais à en à nouveau à te remercier, heu, en espérant que que cela fonctionne et je je te tiendrai informé si, heu, ça a été le cas.
OK, ça marche, je suis content de d'avoir pu enfin, heu, pouvoir, heu, t'apporter quelques pistes et puis, heu, j'espère pour toi que ce sera, heu, bénéfique. Heu, tout en sachant que tout se fait dans la progression, heu, lente et douce parce que les choses, heu, brutales sont difficiles à amener.